Vem de vídeos, essas coisas, é porque era de televisão. <laughs>
De YouTube t Ah, então você ficava grudada na tela da TV, então.
Grudada. A minha mãe diz que ela tem uma lembrança minha, eu pequena, assim, com uns dois, três anos e uma vez ela me pegou passando uma banana na televisão, na cara da Xuxa, dizendo: "Come Xuxa! A bananinha também, é bom!"
Aham.
Dando banana para Xuxa na televisão. <giggles>
Dando a banana para Xuxa. Ah, que carinho, né, com a Xuxa, né, alimentando a Xuxa, né. <chuckles>
É, falando: "Ela sempre mandava beijinhos, era muito carinhosa, tinha esse negócio de dar beijinho na mão das crianças, né. Aí agora você fecha a mãozinha, guarda no coração."
Aham. Entendi. E você querendo alimentar ela, né. <laughs>
E eu sempre imaginava assim, de Uhum. Eu sempre imaginava: "Meu Deus, se a Xuxa der um beijo na minha mão um dia, eu não vou poder mais lavar a mão nunca mais senão vai sair".
Lavar nunca mais, e entendi, entendi, entendi. Nossa, que legal hein? Então você adorava todos os programas.
Olha, e Todos. E, mas É, eu assistia assim a Xuxa e tudo mais, mas eu adorava a TV Cultura. Então, eu ia desde o Rá-Tim-Bum, que foi o primeiro, ao Glub-Glub, depois o Castelo Rá-Tim-Bum que v era uma coisa que me marcou muito, e o meu querido Lucas Silva e Silva que, nossa, esse daí, eh, praticamente era da minha família. Eu achava que o o vô dele ou o vô Orlando era o meu avô, que a Catarina que era
Ah. Aham. Sim. Castelo Rá-Tim-Bum. Aham. Nossa. Você se sentia dentro do programa, junto com ele.
Total. Que a Catarina dele a mãe dele, era uma tia. E o o pai dele que era professor de Geografia eu sentia que era um tio meu. Eu lembro tudo, tudo. A irmã dele, Juliana, a Rosa que era a empregada que falava com rádio, e o rádio respondia ela, era muito legal, eu amava tudo daquele programa, tudo, tudo.
Nossa, você lembra todos os detalhes, muito bem. Aham. Olha só. E o que que você mais gostava nesse programa? Qual que assim, que chama qual é a coisa que chamava mais atenção quando você assistia?
A n chamava muita atenção a vida, né, deles, familiar, como um tratava o outro. Como os pais davam, eh, condições para o Lucas viver a imaginação dele, né. Ele tinha aquele rádio Uhum. Aquele rádio gravador, e eu lembro que no quarto dele tinha uma foto dele, com a carinha dele, e vestido como um astronauta, então, eles davam asas para imaginação do Lucas, que era muito fértil.
Aham. Aham. Aham. Viver a vi viver a vida de criança, né. Aham. Aham. Para a imaginação dele, né.

E ter curiosidade, né, você via arte, você via gente fazendo coisas, reciclar com coisas recicladas, você até encontra hoje em dia programas assim, eh, eu não vejo isso tanto no Brasil, mas programas de da TV a cabo, como o Mr. Maker que faz, eh eh, peças assim de de com rolo de papel higiênico, e faz brinquedos, com, eh, aquele negocinho de limpar cachimbo, faz arainhas e coisas assim, para criatividade. Uhum, as coisas fora, né, não é do Brasil mesmo que é que o que a gente tinha essa qualidade de produzir, de comunicar, eu acho que hoje acabou se perdendo, eu não conheço nenhum programa hoje assim, eh, infantil, que seja legal. Uhum, que a a hoje é o programa que eu acredito que é só apresentadora mostrando desenhos, ela fala: "Ah, oi, legal, você pode ganhar um prêmio e vai passar o desenho tal", e é isso, não tem esse esse programa tão direcionado.
Aham. Aham. Ah, entendi, como se fosse em uns artesanatos, assim, usando materiais, né? Uhum. Tenha esse mesma esse mesmo estilo, né? Uhum. Ah, entendi. Aham. Entendi. E e você sente que isso se dá à às diferentes fontes de mídia que nós temos hoje, porque, se pensar há 30 anos atrás, só se tinha a TV, né, então as crianças tinham que assistir o que estava na TV, né?
Uhum. É. <chuckles> Sim, não tinha nem muita opção, né, era o que tava ali, você no máximo você conseguia mudar da do da TV cultura para o SBT, a Globo era um dia específico que passava a Xuxa, né, que era o domingo, e o resto não tinha era era era um ou outro. Mas enfim, eu acho que hoje com a internet, né, acabou criando vários conteúdos muito bobinhos, muito desinteressantes pra criança, que não não são relevantes, não fazem eles pensarem.
Aham. Sim sim. Um canal, né? Aham. Aham. Sim, sim. Aham. Sim, sim.